Oui.
heu, qui est inspirant. Heu, si tu devais, donner un un un conseil, ou heu heu, à une personne qui, heu heu, aujourd'hui serait peut-être, heu, un peu de heu, en décrochage s scolaire et et n'aurait pas, heu, une vision claire de de son avenir, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire?
Mmh mh. Alors, je lui recommanderais, heu, déjà, d'a d de ne pas hésiter à aller dans des salons, dans des forums ou des choses comme ça pour, heu, voir tous les métiers possibles et toutes les études possibles. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, énormément. Heu, là, où moi, quand j'étais, heu, ado, heu, i i il y avait pas 36 000 voies, quoi. Là, aujourd'hui, maintenant, tu as tu as plein de voies, tu as plein de passerelles, tu as plein de possibilités, heu, j'ai envie de dire, de tenter quelque chose et éventuellement de te tromper et de r de de recommencer sur un une autre voie. Donc, finalement, aujourd'hui, l'orientation, elle est beaucoup moins, hem, angoissante. Enfin, en tout cas, elle devrait, être, beaucoup moins angoissante, que, heu, ce que moi j'ai pu vivre, heu, il y a, heu, bah, presque 30 ans en arrière, hem, puisque, bah, voilà
À ton époque. Oui parce que D'acc parce que les médias, aujourd'hui, heu heu, tendent à à à dire le contraire, que que depuis, heu, la mise en place de Parcoursup, enfin, je sais pas si à ton époque, Parcoursup existait, heu <chuckles> très bien.
Mouais. Ça n'existait pas, <laughs> ça n'existait pas du tout, ouais.
Et, heu, mais, véritablement, heu, les médias tendent à dire que, heu heu, c'est devenu, heu, une usine à gaz, que c'est c'est très stressant, que c'est anxiogène que, hem, que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui.
Oui. Ouais. Ouais, complètement. Ah, ouais, les les les étudiants sont, ouais, les étudiants sont extrêmement angoissés par ce Parcoursup. Heu, et c'est vrai que c'est un format angoissant, hein, parce qu'il faut faire des choix à des dates limites, et cetera. Cependant- et et je pense que ça, on oublie trop de le dire aux étudiants- aujourd'hui, il y des tas de passerelles, qui te permettent de changer de voie très facilement entre une 1re année et une 2e année, peut-être même, au cours de ta 1re année. Donc, si tu t'es trompé, aujourd'hui, tu as la possibilité, tu vois, de de ne pas forcément arrêter tes études, mais de rebifurquer très rapidement dans un dom dans un autre domaine. Et ça, c'est possible.
Mmh mh. D'accord. D'accord.